باقول لك إيه، أنا بصراحة كده الفترة دي عندي كده مشكلة، كنت عايز نصيحتك فيها، وهي إن أنا يعني عندي كده يعني شعور كده بييجي لي كُلّ شوية بالإرهاق وبالكَسَل واللي هو إن أنا مش قادر أعمل حاجة بسبب جدول المواعيد بتاعي يومي بسبب إن هو يعني مليان، مش قادر إن أنا أوا يعني أدّي عدد ساعات معيّنة لكُلّ حاجة، يومي كده طويل في حاجات كتيرة، فبصراحة الموضوع ده مضايقني جدًا، فكنت عايز نصيحتك فيه.
يعني أنا حقيقي فاهمك، أنا متفهّم قد إيه إن أنت متضايق إن أنت ما عندكش وقت تاخد راحتك فيه ولا نفَسك، و وإن أنت زي ما أنت بتقول إن أنت في نفس الوقت يعني بتحاول توازن ما بين الحاجات اللي عندك، فيعني آآ، صعبة وحقيقي أنا فاهمك. بس يعني في الأول كده خليني طيب أسألك، أنت يعني أصلًا آآ، يومك بيبتدي إزاي آآ، أو إيه الالتزامات مثلًا اللي بتبقى في يومك كده اللي هي بتخلّي فعلًا الجدول آآ، بيبقى تقيل عليك، وبتحس إن أنت تعب بعد ما بتخلصّهم وكده؟
بُصّ، يعني أنا يومي بيبدأ طبعًا بإن أنا يعني بارُوح الجامعة، لأن طبعًا أنا بادرس دلوقتي، فاللي هو أنا بادرس ومش بس دراسة بس اللي هو واخدة كُلّ يومي، لأ بالعكس، يعني أنا شغال طبعًا شغال بقى جنب الدراسة علشان بقى أوفّر مصاريفي وطبعًا ما أضغطش أهلي، عشان برضه أنت بقى أكيد فاهم يعني مصاريف ال المصاريف اليومين دول عاملة إزاي، وال واللي هو يعني الأسعار يعني ارتفعِت جامد، فاللي هو قُلت إن أنا أشتغل جنب الدراسة آآ، بحيث برضه إن أنا أوفّر عليهم ويكون برضه لو احتجت حاجة، ما لهاش لازمة بالنسبة لأهلي بس هي ليها ليها لازمة بالنسبة لي، فأقدر إن أنا أجيبها، فأنا شغال في الأول آآ، عندي 5 أيام في ال في الأسبوع بارُوح الجامعة فيهم، والمفروض إن أنا أشتغل بعد ال بعد الجامعة الshift عندي بيبدأ من الساعة 17:00 أنا باشتغل باشتغل 6 ساعات، فاللي هو أنا باخلّص على الساعة 23:00 آآ، في الوقت ده يعني أنا باكون طبعًا مروّح اللي هو يعني هلكان خالص، مش قادر، جسمي بيوجعني، اللي هو أنا محتاج إن أنا أنام، بس طبعًا ما ينفعش إن أنا أرُوح أنام على طول، لأن أنا ورايا تاني يوم أصلًا جامعة، فاللي هو أنا أكيد محتاج إن أنا أذاكر لليوم الجديد، أو أذاكر الحاجات اللي أنا خدتها اليوم ده، آآ، فحاجة زي كده واخدة يومي كُلّه فاللي هو يا دوب أذاكر ساعة ساعتين كده، وفجأة ألاقيني يعني نِمت بسبب أصلًا تعبي إن أنا مش قادر، فاللي هو أنا كده اليوم كُلّه مشغول، واليوم كُلّه مزدحم كده ومش عارف أدّي وقت بس للراحة يعني إن أنا أرتاح فيها.
آه، آه فاهمك. فاهمك. آه بتحس كده إن ك إن كلّه بيأدّي لده، وهي بتبقى دايرة يعني أنت م مش قادر اللي هو ت تخرج منها، يعني أنا أنا فاهمك الصراحة، وقد إيه طبعًا ده ش شعور صعب عليك و ويعني أنت كتّر خيرك أصلًا إن أنت كمان بتحاول ما تشيلش أهلك اللي هو عبء زيادة، فأنت بتشتغل يعني آآ، كُلّ ده آآ يعني حركات جميلة جدًا منك وفعلًا أفعال طيبة. بس يعني طيب أنت يعني قُل لي كده، أنت مثلًا لمّا بتخلّص شغلك أنت، أنت بتقول إن أنت ب ب يعني أنت بتخلّص ال الدراسة بتاعتك بعد كده بترُوح شغلك ويبتدي الshift بتاعك من الساعة 17:00 من الساعة 17:00 وبتخلّص 23:00 آآ، ما جرّبتش طيب مثلًا آآ، تفهّم ال ال مثلًا المدير هناك إن أنت يعني ممكن تاخد shift أقل شوية، أو يعني مثلًا تمشّيها يوم، ويوم اللي هو ما يبقاش آآ، يعني حاجة شغلانة part time آآ، والكلام ده والَّا ما جرّبتش؟
آه بالضبط كده. بُص هو بصراحة طبعًا يعني أنا جربت أصلًا إن أنا أقول حاجة زي كده لأن أصلًا عايز أفهمك إن أنا لمّا قدمت على الشغل ده يعني ده الشغل الوحيد اللي كان موافق إن أنا أشتغل جنب الدراسة بتاعتي، فهو أصلًا كان عايز الشيفت يكون يعني 10 ساعات ولو اللي هو يعني لو مضغوط أوي يبقى 8 ساعات فاللي هو إن أنا يعني أنا قدرت إن أنا أنزله لست ساعات فدي كان طبعًا إنجاز مني أصلًا، إن هو يعني إن أنا عرفت إن أنا أقنعه إن هو يوافق إن هو يبقى 6 ساعات هو ما كانش موافق خالص، بس قعدت ف فهمته الوضع وفهمته إن أنا بادرس وان أنا عايز أشتغل جنب الشغل بتاعي، واننا يعني هاجتهد برضه في ال6 ساعات دول، وكل ده طبعًا عشان مصاريفي وإن وعشان برضه أوفر برضه على أهلي شوية في المصاريف، فهو يعني بصراحة يعني كتر خيره يعني راعَى النقطة دي، فعشان كده رضى إن هو يشغلني، ف إن أنا بقى أقول له إن إيه إن أنا اشتغل يوم ويوم ده طبعًا هيبقى صعب جدًا، لأن هو لمّا يعني أنا لمّا هاشتغل خلاص أنا شغلي قليل فاللي هو خلاص يعني ما ينف ما ينفعش إن أنا أطلب كل شوية طلبات تانية، يعني أصلًا عايز اف عايز أقول لك حاجة إن أنا مش باقدر آخد أصلًا أيام إجازة كمان من الشغل، يعني غير بصعوبة يعني أنا عندي أصلًا يومين بس إجازة في الشهر كلّه أنت متخيل؟
فاهمك. يعني حاجة صعبة أوي الصراحة يعني، إن أنت يعني وسط الضغط ده كُلّه وبرضه في نفس الوقت حتة الشغل أكيد مصعّبة عليك الموضوع، وطبعًا زي ما أنت قُلت قبل كده إن أنت عندك دراسة، و وفي مذاكرة فأنت ما عندكش وقت لنفسك، يعني أنا حقيقي متفهّم ده، طيب أنت يعني يعني قُل لي طيب أنت في وسط ال ال الزحمة بتاعة الجدول دي آآ، يعني بتضبّط نومك إزاي يعني بتنام كام ساعة آآ، بتحس إن أنت نايم فعلًا نوم كده اللي هو كافي وإن أنت تمام في نومك، والَّا حتى ده كمان بيبقى متأثّر؟
بُصّ، يعني أنا النوم بتاعي طبعًا يعني عايز أقول لك إن هو يعني بايظ خالص، أنا مش عارف أدّي وقت معيّن إن أنا أنام فيه أصلًا، أو عدد ساعات تكون كافية، يعني أنا عايز أقول لك إن أنا بعد كُلّ اليوم ده كُلّه مش بانام يعني يا غير 5 ساعات يا 6 ساعات فاللي هو الموضوع طبعًا مأثّر عليَّ جامد في النوم، اللي هو باصحى أصلًا من النوم كده مش قادر إن أنا أرُوح الجامعة، ولو يعني باقوم غصبٍ عني وباروح فاللي هو بابقى حاسس كده بإرهاق كده، وحاسس بكَسَل، اللي هو أنا مش قادر إن أنا أحضر فبسبب كده لمّا باحضر بابقى يعني دماغي طبعًا مش يعني أنا مش بابقى مركّز أوي، في ال في المحاضرات ومع الدكاترة، فالموضوع ده طبعًا مأثّر عليَّ برضه إن أنا مش عايز إن أنا أهمِل دراستي، عشان ما أجيش في الآخر، آآ ألاقي نفسي شيلت مواد أو أي حاجة، فأنا كده هاندم إن أنا أخدت قرار غلط، وأنا يعني كنت واثق قُدّام نفسي وحاطط هدف كده قدّامي إن أنا يعني هاكون بادرس واشتغل واحاول إن أنا أوفّق آآ بين الاتنين، بحيث برضه إن أنا ما اقصّرش في حاجة وبالذات يعني ما اقصّرش في دراستي، فأنا بقى خايف بسبب إن أنا يعني قِلّة حضوري، لأن ساعات برضه لمّا باكون نايم يعني باكون مجهد أوي، فبانام، فساعات بتروح عليَّ المحاضرات أصلًا، فباصحى متأخّر فاللي هو في محاضرات كده أنا مش باحضرها، فخايف ده يأثّر عليَّ كمان لقدام، يعني آجي أشوف مثلًا ألاقيني جايب درجات وحشة، أنا مش عايز كده.
ياه! للدرجة. فاهمك. آه، ف بتبقى قلقان كمان. آآ يعني بتبقى اللي هو خايف كمان إن هو إيه، إن إن نومك القليّل لي يعني اللي هو يأثّر على آآ لمحاضراتك كمان وإن أنت أصلًا يعني حتّي الإلتزامات اللي أنت بتقول عليها إن أنت عايز تلتزم بإن أنت تشتغل و و وت وتذاكر و وتجيب يعني اللي هو تقدير كويس والكلام ده، فأنت كمان بتبقى خايف. فيعني أنا أنا مُتفهِّم أوي ومقدَّر شعورك ده. طيب أنت يعني مثلًا ما ما حاولتش كده إن أنت اللي هو إيه، يعني تحاول إنّك تفُك كده بينك وبين نَفْسك اللي هو حتّي لو أنت وراك النهاردة آمم، آآ، مثلًا كُلّية آآ، ومثلًا الشُغل فيها أنت عارف إن النهاردة آآ يعني هتخلّص مثلًا على الساعة 23:00 زي مأنت بتقول، ممكن مثلًا تنزل كده قبل ما بترجع البيت آآ مثلًا ساعتين مع أصحابك اللي هو إيه، تحاول آمم يعني النهاردة مثلًا تلغي حتّة المذاكرة، بس يعني عادي تعوّضها بقيّة الأيام اللي هو إيه، حاجة كده تشم نَفَسك و واللي هو تخرُج مع صحابك والكلام ده. آآ يعني ما جرّبتش اللي هو تفكّر في الفكرة دي والّا كانت صعبة برضه؟
بُص، يعني أنا جرّبت إن أنا أعمل حاجة زي كده وفعلًا كنت باجي في يوم مثلًا من الأيام كده أقول إيه، أنا النهاردة هاريّح خلاص مش ومش ه يعني مش هاذاكر، فباخرُج مع صحابي، فطبعًا عايز أقول لك إن القعدة طبعًا يعني بتسرق الوقت اللي هو مثلًا قايل إن أنا هاقعُد ساعتين، فباجي ألاقيني بقيت قاعد 3 ساعات، فلمّا باروّح فلمّا بقى إيه، باجهِّز بقى نَفْسي وبأقلم نَفْسي كده أنا هانام بقى وباكون بقى باجهّز يعني باطفي الأوضة وباطفي نور الأوضة بقى وباجي أنام وكده، فاللي هو ب بالاقي إن الوقت اتأخَّر خالص ألاقيني هانام 4 ساعات بس علشان المحاضرة بتاعة بكرة. فييجي بقى لمّا بانام آآ، لمّا بانام بقى في الوقت ده، بالاقيني صحيت يعني متأخَّر، يعني فَوِّت أول محاضرة أو أول محاضرتين كمان، فباتضايق جدًا طبعًا وده بي يعني بيخلّي عندي شعور كده إن أنا يعني حاسس إن أنا كده يعني قرّبت أبقى فاشل، فاشل في الدراسة إن أنا مش باحضر وما ينفعش خالص إن أنا أحضر، آآ ما ينفعش قصدي إن أنا أغيب من من الجامعة لإن برضه في درجات عندنا على الحضور، فده طبعًا مضايقني جدًا، فاليوم اللي أنا كنت باخرُج فيه يعني تقريبًا يعني 90% كنت كنت بانام، ما كنتش باقدر إن أنا أروح الجامعة أصلًا.
آه فاهمك. فاهمك. يعني أنت أصلًا حِتّة إن أنت يعني باين إن أنت ملتزم أوي بحِتّة إن أنت لأ مش عايز تأثّر في دراستك، ومش عايز تأثر ف ف في ال يعني دورك للكُلّية أصلًا، وفي نفس الوقت برضه شغلك عايز تطلّع فيه أقصى ما عندك، وبرضه أنت زي ما أنت قُلت قبل كده أنت كمان فوق ده مقدر حِتّة إن المدير مقلِّل لَك الوقت علشان إستثنائي يعني لدراستك والكلام ده، فيعني كل ده و وأنت حاسس كمان اللي هو إيه إن أنت لأ برضه ملتزم، واللي هو ما زهقتش والكلام ده، ده كلّه أصلًا يعني كتَّر خيرك، فيعني لحد هنا وأنت أصلًا عامل اللي عليك وزيادة، بس برضه يعني اللي هو إيه لازم الإنسان كده اللي هو يدي لنفسه شوية وقت كده اللي هو يرتاح فيهم مهما كانت الضغوطات ومهما كان وراك إيه لازم اللي هو إيه تاخد كده يعني شوية نفس تشمهم كده في آخر اليوم على الأقل يعني حتى لو هتمشي كل يوم وتعمل كل اللي وراك برضه لازم تاخد نفَسَك فيه، عشان تحس إن أنت قادر تدي لليوم اللي بعده و لبقية ال ال الterm وفي شغلك والكلام ده، فيعني جرّب كده مثلًا آآ هاقول لَك يعني على حاجة ممكن تجرّبها اللي هو إيه؟ إن أنت مثلًا ممكن تدّي شوية يعني مثلًا زي إيه أولوية للحاجات اللي وراك، بمعنى إن أنت مثلًا ممكن آآ مثلًا النهارده في مثلًا محاضرة معينة أنتَ عارف إن أنت آآ ممكن اللي هو إيه مش بتستفاد منها أوي أو مثلًا آآ ممكن اللي هو إيه آآ تدّي لنفسك كده شوية وقت، مثلًا اللي هو عادي أنت ممكن النهارده تخرج مع أصحابك آآ وحتى لو هييجي على الوقت المحاضرة تاني يوم، بس أهم حاجة إن هي طبعًا ما تبقاش مهمة بالنسبة لك آآ ممكن مثلًا اللي هو إيه عادي ما تحضرهاش الكلام ده ممكن تعمل النقطة دي، بس طبعًا مش كل يوم يعني أنت تحاول تعمل ده حتى لو كانت مرّة في الأسبوع، بحيث إن أنت إيه تحس إن أنت بتاخد نفسك آآ م مرتاح شوية الكلام ده، فيعني جر يعني جرب كده الطريقة دي. و واللي هو يعني مثلًا شوف آآ لو نفعِت معاك تمام، آآ ي يعني إيه رأيك مثلًا في حاجة زي كده، شايفها مناسبة والّا هتبقى صعب؟
تمام. امم. يعني أنت قصدك إن أنا قصدك إن إن أنا أشوف اليوم ما عندي مثلًا أسهل يوم عندي في الدراسة، واللي هو مثلًا عندي محاضرة واحدة أو محاضرتين أو محاضرة فيهم أول محاضرتين عامةً في اليوم ده يعني سهلين أو إن أنا أقدر قصدك إن أنا أعوضهم بالمذاكرة مثلًا وكده، فاللي هو أقدر إن أنا أنام شوية بحيث إن أنا أسهر اليوم اللي قبله آآ اللي هو يعني أرتاح فيه شوية مثلًا، أخرج مع أصحابي، الحاجات دي آآ، أنت قصدك كده يعني؟
آه، آه بالضبط كده، يعني اللي هو مثلًا أنت عارف إن بُكرة آآ المادة اللي عليَّ أول ساعتين مثلًا آآ، عادية أو اللي هو إيه يعني أنت عادي أنت مثلًا شاطر فيها أو مثلًا ممكن تدّي فيها اجتهاد في البيت و وعادي ت هتذاكرها أول بأول، وهتبقى تمام فيها، ومش محتاج أوي للمحاضرة و طبعًا لو المحاضرة ما عليهاش غي يعني غياب أو حضور والكلام ده، فأنت شايف إن أنت هتبقى تمام وكده، فعادي ممكن اللي هو إيه، اليوم اللي قبلها تسهر، بس كده.
بُصّ، هو في فعلًا في فعلًا يوم كده في الأسبوع آآ اليوم ده يعني أنا عليَّ أصلًا محاضرة واحدة، وفي طبعًا يوم برضه عليَّ محاضرتين، بس أنا هاركّز على اليوم اللي فيه محاضرة واحدة، والمحاضرة دي يعني ساعات أصلًا كانوا بياخدوا غياب، وساعات مش بياخدوا، فَفِعلًا ممكن برضه آآ، هي طبعًا يعني المادة دي أصلًا سهلة، فأنا ممكن فعلًا اليوم ده، ما أروحش فيه الجامعة، يعني أفوّتها مرّه، ومرّه أرُوح وبرضه لو حد قدر إن هو يحضّرني آآ، فطبعًا ده هيبقى حاجة كويسة، و وأحاول بقى إن أنا أعوّض بقى ده في في النوم إن أنام كويس، بحيث إن أنا أرتاح شوية، حتى ممكن برضه أخرج مع أصحابي أشوف مثلًا إيه الهواية اللي أنا باحبها أعملها في اليوم ده بالذات، فلأ، فعلًا يعني فكرة زي كده يعني أكيد هتفيدني، وهاعمل بيها فبجد يعني باشكرك على النصيحة دي، و ويعني حاسس إن أنا ارتحت دلوقتي.
بالضبط. مضبوط كده. يعني العفو على إيه، أنا طبعًا موجود معاك في أي وقت.